Dovrà cambiare il tipo di di di di di di scuola, cioè non dovrà essere più basata sullo scritto ma più sull'orale, ripeto, esattamente, perché
Sì, perché è troppo facile da uteg da utilizzare, anche un ragazzino
Ma assolutamente, ma io vedo che devo fare una lettera, devo fare una una mail, qualcosa. Ta, ta, ta, poi gli dico: "Ma controllamela un po', vedi un po' di ampliarmela un po' miglioramela un po'." E quelli lì ti fan delle cose, l'hai l'hai fatto anche tu immagino qualche volta, no, era
Mh-mh. Sì. Sì, sì, l'ho utilizzato qualche volta anche solo per curiosità, perché solitamente, sono sincera, sono in quella fase in cui, mhmm, le cose basilari della vita le so fare, quindi è difficile che mi venga di andare a gua a fare un uno scritto, produrre uno scritto con l'intelligenza artificiale, ma perché ancora non sono abituata all'idea di facilitarmi la vita.
Curiosità, poi, ehm però ragazzi è Sì? No, ma Quello so qu ma quelle No, ma quello effettivamente anch'io. Sì, sì, capisco c no, ma anche a me, no, mhmm, far proprio una cosa farti fare una co però gli dai degli spunti, poi lui te ne fa, poi lui lo ricorregge a sua vo è come è come un è come un un brainstorming, un
Mh-mh. Un assistente, un assistente virtuale.
un'assistenza esatto, c di qualcheduno. Ma insomma, ma ma vedremo. Poi b s poi adesso vedo che ogni giorno escono strumenti nuovi. Io, vabbè, non so più cosa utiliz delle volte utilizzo ChatGPT, poi c'è, s uhm, com'è, DeepSeek, ehm, Claude, c'è ce ne sono, Gemini.
Mh-mh. Ah, no, n io ancora non mi sono ah, Gemini sì, l'avevo sentita. Gli altri 2 non proprio non c'ho fatto caso.
<chuckles> Sì, poi ci son quelli che fanno meglio, cioè io per esempio mi mi mi diverto a fare delle mhmm, <tsk> delle su Abces Access, lavoro su Access di mic di Microsoft, il database. E poi implementandolo col codice Visual Basic. E una volta c'avevo dei libri, adesso tu fai ti fai delle procedure in Visual Basic, poi gli dici: "Controllamela un po'." E lui ti dice: "Qui va bene, qui non va be" Poi, gli dici: "Ma vorrei che facesse quest'altro." Allora lui t t e de te rico eh, eh guarda, è una cosa pazzesca. Ti lascia ti lascia ti lascia spiazzato. <chuckles>
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah, bellissimo. <chuckles> Sì. Stupefatto. Perché appunto è una cosa nuova, uno si deve anche un po' abituare all'uso.
Poi sai com'è, come come tutte le scoperte, il coltello può essere usato per tagliar la carne, per tagliare, non so, una corda che ti e poi per fare del male, dipende poi chi chi ce l'ha in mano, ehm, siam sempre lì, ehm, poi eh, diventa divent
Mh-mh, ma anche per fare altro, certo. Sì, sì, sì. Il risvolto della medaglia, sempre. Stato molto interessante questo argomento, è molto interessante parlare con te. Ehm, vediamo se ci incontreremo.
Anche per me, guarda, veramente. E ti auguro ti auguro una una una vita molto felice. E niente, e ci sentiremo, chissà, magari per caso ci riconosceremo la voce. Niente, comunque comunque è importante, effettivamente 'sti argomenti sono è anche bello parlare di argomenti interessanti perché ti stimolano. Arrivederci.
Anche a te. Sicuramente, no. Sì, sì. Certo, ce Buona giornata.